Sebenernya kalau gaya-gaya itu lebih ke nyaman aja sih, sama ngikutin trend aja kali ya, kan kadang-kadang juga jika kita memang mau beli baju kan ngikutin trend yang ada di penjualnya kan, di tokonya gitu, jadi ketika di tokonya ada trend itu, ya udah kita beli, gitu. Kalau misalnya cocok ya dipake gitu, tapi gak kayak ngoyo-ngoyo kayak ngikutin trend kayak ngikutin artis gitu kan, atau ngikutin influencer yang kita sendiri tuh harusnya gak cocok gitu kan.
Benar benar. Oh oke oke, nah kalau boleh tau, eee, mungkin ya dari salah satu fashion Kakak bisa dong diceritain, eee, dari segi atasan, bawahan, atau sepatu itu seperti apa sih Kakak gitu?
Mmm, kalo aku tuh sebenernya simpel-simpel banget sih, eee, atasan yang penting gak terlalu kaos tapi kayak, knit gitu ya kayak Uniqlo gitu lah terus kayak, bawahnya juga kadang-kadang kayak, eee, berbagai macam jeans atau mungkin celana-celana yang agak-agak, eee, fit aja ke ke apa, ke kakinya gitu kan, gak suk gak terlalu suka juga yang gombrang karena badan aku atasnya agak besar, jadi mendingan daripada besar dan besar, atas bawah mendingan bawahnya kecil atasnya oversized gitu kan jadi kayak gitu sih lebih kayak mem-balancing, eee, pakaian atas dan bawah. Terus juga kadang-kadang suka pakai rompi, suka pakai blazer juga, suka pakai jaket juga kalau misalnya lagi musim dingin gitu kan, terus, eee, <tsk> apa ya, eee, paling pakai kacamata terus, eee, kalau misalnya lagi olahraga pakai topi gitu aja sih, simple-simple kayak gitu aja. Terus juga sepatunya mungkin sneakers, eee, flip-flop atau mungkin kayak sepatu-sepatu cewek yang bukan heels-nya tinggi gitu kan, jadi yang normal-normal aja sih kayak gitu.
Oke. Oke oke. Oke. Iya iya. Wah berarti memang gaya Kakak tuh lebih simple dan juga kasual banget ya kalau dari ceritanya gitu. Nah tapi kalau untuk pemilihan warna apakah Kak punya preferensi warna atau kayak apa aja yang penting cocok di badan gitu?
Mhm.